なるほど。
ま、い期間は短かったんですけど、結構苦労したっていう印象ですね。スペインに関しては。
え。期間はドイツとスペインではどのぐらいの割合で行ってたんですか？す
それね、スペインに関しては、まあ、さんしゅうかんか、いし1ヶ月ぐらいだったんですけど
はいはい。う はい。
ん、で、ドイツはまあ、2、3ヶ月ぐらい行ってたんで。
あ、じゃ、もうドイツの方が圧倒的に長く滞在してたって感じなんですね？
あ、そうですね。最近の、そうですね、一番印象残ってるのは、まあ、ん、長さも含めて、ま、ドイツに行ってみて、ちょっとやっぱ日本との比較もしたりして。そういうのも、ま、できたりしたので。サッカー面にもおいても、あの、日常生活においても、ま、いろんな国があるなっていうのは改めて思いましたね、そこで。
ああ、なるほど。 はいはい。うま、スペインに比べスペインとドイツと同じタイミングで旅行に行ったけれども、ドイツの方がどごごに一番印象に残っているっていう感じなんですね。
そうですね。最初にスペインに、あの、数週間、さんしゅうかんぐらい行ってて。ん、で、その後に、あの、ドイツに行ったって感じなんですけど。まあ、そうですね、最初に行ったスペインだと、結構あのあの周りの現地の人は結構温厚な方が多くて。結構よう陽気っていうか
うん。 摩擦。はいはい。つ はい。 うん、ふん。 お、れれれれ、ぼす はいはいはい。そうなんだ。
っていう印象があって。あの、まあ、ちょんす言語の壁はっていうのは、ちょっとあったんですけど。ま、言語さえ、あ、クリアすれば、まあ、結構住みやすい国かなっていうのは、個人個人的には思ってて。まあ、食べ物とかも結構、あの、日本人に合うようなべ物も結構あったりして。ま、そういうレストランとかも多かったりしたので。
う、ふん。 あ、そうなんだ。 うん。 はいはい。 へえ、それはまた日本食ではなくて、す一応スペイン料理ではあるけれど、舌日本人の舌に合うみたいな。つつへえ、ああ。はいはいはいはい。 はい、つそう。
あ、そうですね。そうですね。 そうですね。なんかパエリアっていう、なんか、いあったり。そうですよね、なんか結構、あと野菜豊富な感じで。あの、ちょっとお米も使ってる、ライスっていう、あの、お米を使ってる店もあったりして。
うん。 へえ。に
そうですね。け結構日本人でも、食べやすいっていうか、あの、合ってるな
へえ。 確かに。旅行の醍醐旅行の醍醐味でいうと、その現地の料理とかご飯っていうのは結構重要なものになってきますけど。それスペインでスペインとドイツでもやっぱりその辺も結構印象に残ってたりしますか。
いや、そうですね。 そうですね。やっぱスペインだと、い先ほど、あの、言ったように、あの、結構割と日本人に合ったような、あの、食だったので、結構、あの、暮らしやすかったっていうか、食べやすい部分もあったんですけど。ドイツに関してはやっぱ食の文化がやっぱほとんどないっぽくて。
はい。 うんうんうんうん。